Halo.
Iya halo halo.
Ya, selamat siang.
Selamat siang juga ya Mbak ya.
Yap, apa kabar Mas? Kabar baik kah?
Alhamdulillah pastinya kabar baik, kabar sehat gitu dan semangat gitu untuk ngobrol di sore hari ini gitu kan.
Widih. Mhm.
Yok gitu, kalau kamu sendiri gimana?
Aku juga kabarnya sehat, semangat, dan apa ya, a kebetulan habis tidur siang juga. Jadi kaya energinya penuh banget nih buat ngobrol.
Wah. Mantap banget, kalau gitu kita ngobrolin apa nih Mbak?
Hmm tentang restoran deh Mas gitu.
Kenapa tuh restoran diobrolin nih? Ada apa gitu?
Soalnya ini, eee, aku tuh pernah ke sebuah restoran, itu tuh kaya sering ngelihat, eee, kebersihan dapurnya itu nggak diber nggak diperhatiin gitu loh.
Mhm. Oh iya iya betul ada banyak sih. Betul. Oh. Mhm.
Heeh. Nah padahal kan itu kaya tempat yang utama gitu kan buat, eee, bikin makanan.
Nah iya betul.
Nah kalau menurut Kamu biasanya alasannya apa ya, kenapa kok restoran tuh nggak menjaga kebersihan dapurnya gitu?
Mmm. Ya apa ya kalau, mmm, mungkin ya aku kan karena nggak punya restoran nih jadi cuma bisa menerka-nerka gitu jadi mungkin kayak cepat-cepat pengen ngelayani pelanggan aja gitu, jadi kayak kebersihan tuh, eee, sebetulnya sudah dibersihkan Mbak, ketika mungkin lagi pas tutup gitu-gitu ya.
Heeh. Oke. Hmm. Iya atau pas lagi buka gitu.
Benar, betul awal buka, apa mau tutup itu pasti dibersihkan. Nah, eee, mungkin k apa ya, kayak konsumen tuh lihatnya kotor, padahal kan itu kotor memang pas lagi apa, lagi sibuk-sibuknya, masak-masaknya gitu jadi itu sih, kayak pengen cepet-cepet layani pelanggan terus ya jadi
Masak ya? Mmm. Oke tapi kan apa ya, eee, seharusnya tetap bisa dijaga dong kebersihan?
Ya mem memang memang cuman ya mungkin, eee, itu sih kayak ya, sering abai juga karena, eee, pengen apa ya, mengefisiensikan waktu gitu.
Cepet-cepet ya? Mmm. Iya sih.
Terus heeh, mungkin kalau aku ada a apa ya, kalau aku manajemennya gitu, aku mungkin, eee, apa ya, enggak kayak mengawasi gitu ya, biasanya, eee, kurang pengawasan tuh juga bisa gitu kalau enggak ada enggak ada pengawasan dari manajemen gitu ya, itu-itu.
Heeh. Marahin? Oke. Wow iya sih. Heeh, jadi semena-mena gitu ya.
Nah gitu tuh juga bisa, banyak sih kayak gitu-gitu.
Oh iya sih, bener sih. Eee, mungkin juga menurutku salah satunya, alasannya karena keterbatasan tenaga kerja juga, bisa jadi.
Mhm. Nah, bisa, itu juga bisa.
Heeh, pesenannya banyak, tapi tenaga kerjanya cuma 1 atau 2 jadi kaya yah, ya gimana gitu kan? Mending ngelayanin daripada bersihin, nanti pelanggan dilayanin lama juga marah gitu kan.
Iya. <chuckles> Iya betul. Heeh, iya iya betul betul betul.
Heeh, terus mungkin juga a apa ya?
Mhm. Eee, in ada nih, eee, mungkin lebih ke mentalitas juga ya, yang penting laku gitu, yang penting laku dulu nggak mikir dampaknya ke kesehatan pelanggan gitu loh.
Oh git Oh iya, bisa juga kaya gitu.
Ah hah.
Terus apalagi ya? Mungkin kayak, mmm, anggarannya juga ngepas gitu. Jadi kayak, nggak ada anggaran buat bersih-bersih, kayak mungkin nggak dibeliin serbet buat bersihin, atau mungkin, eee, cairan pembersih gitu-gitu kan. Kan kalau buat makanan kan ada cairan pembersih khusus gitu ya Mas, ya, di sekitar makanan.
Mmm. Oke. Mhm. Iya iya. Ya betul. Iya iya iya iya, ada banyak ya.
Heeh, mereka cuma kayak ya fokusnya ke penyajian, terus fokus ke keuntungan daripada menjaga standar kepenti kebersihan, padahal itu penting banget tuh di, eee, dalam penjualan makanan.
Mhm. Iya sih. Setuju setuju setuju, terus, eee, mmm, tapi kamu pernah nggak gitu giman eee, apa ya, kayak mengalami atau mungkin melihat sendiri gitu ya, dapur restoran yang kotor gitu, terus kesannya gimana?
Heeh, mikirnya karena nggak kelihatan. <chuckles> Heeh. Heeh. Pernah. Pernah, pernah banget. Jadi waktu itu aku, eee, sedang makan di makanan cepat saji di sebuah, eee, restoran gitu di kotaku cukup terkenal juga, eee, dia tuh dapurnya itu ada di dekat, eee, wastafel cuci tangan pembeli. Kayak ada, eee, kotakan, gitu kaya jendela, tapi bukan jendela, gitu. Jadi bisa lihat 2 sisi gitu loh.
Mhm. Iya. Mhm. Oh. Iya. Oh iya iya iya iya.
Terus, habis itu aku melihat di situ, kok ini ya apa namanya, alas lantainya tuh dikasih kayak kardus-kardus gitu, eee, terus juga kardusnya yang udah kayak bekas basah gitu gimana sih Mas? Kamu tau nggak sih kayak kalau lantai basah dikasih, eee, kertas, nah pasti kertasnya kan kayak ada bekas bercak air gitu kan?
Mhm. Mhm. Oh. Iya iya iya. Iya paham waduh s uh.
Kayak gitu dan warnanya udah yang heeh. Itu baru lantai, belum yang lain.
Yah. Mhm mhm.
Heeh jadi
Sayang banget ya.
Iya, padahal rasa makanannya tuh enak sebetulnya, eee, apa meja buat meja buat ininya, mmm nirisin ini kebetulan jualan ayam. Buat nirisin ayamnya itu tuh samping-sampingnya tuh kayak yang hitam kotor gitu loh, nggak dibersihin. Iya.
Mhm, begitu. Heeh oke. Waduh Iya iya iya iya.
Jadi kayak mau makan juga ragu-ragu gitu, kayak jorok gitu loh.
Mmm iya. Wah iya sih, sedih sih, wah kesannya kayak gimana ya Mbak? Mungkin ya mungkin eng eee, kecewa dikit ya kayak kaget juga kan gitu. Heeh, nah gitu-gitu kayak, "waduh" gitu apa ya, aku pernah juga loh gitu lihat s ea memang lihat sendiri sih kalau apa, dapur restoran tuh kotor gitu, itu sih sebetulnya enggak sengaja ya, ngintip gitu ke bagian dari belakang, karena kan
Heeh. Banyak kecewanya bukan dikit. <chuckles> Mmm. Heeh gimana tuh? Oke. Mhm.
lagi nunggu orderan gitu, lagi nunggu pesanan gitu kan.
Terus terus?
Terus eee, kalau pas ke belakang tuh lantainya licin Mbak satu, terus sisa bahan makanan tuh berserakan, banyak banget nggak tau itu, itu kan mengundang kayak, mmm, apa ya, kecoa, lalat, gitu-gitu, tikus bahkan kan, dan aduh kalau lihat alat masaknya itu kayaknya enggak di cuci bersih deh gitu kan.
Oh iya. Wah. Heeh. Lalat? Ah betul. Iya. Wah, padahal alat masak itu alat tempur ibaratnya, kan?
Iya kayak mmm. Makanya jadi kayak bikin selera tuh turun drastis jujur, jadi ya udahlah bis eee, untuk kesannya ya jadi mikir dua kali lagi gitu kalau mau makan di situ, balik lagi gitu loh.
Mhm. Pasti dong! Mhm. Sama-sama banget, heeh.
Heeh, kalau dapurnya masih seperti itu, kayak kotor kayak gitu tadi, eee, udahlah iya mending pindah aja deh, karena aku nggak mau kayak apa namanya, me-mengorbankan ya mengorbankan kesehatan cuma untuk makanan yang nggak seberapa gitu kan.
Mending enggak deh. Mengorbankan kesehatan gitu ya. Heeh. Iya, bener bener bener, mending pindah deh ke tempat lain, masih banyak kok yang bisa jaga kebersihan gitu.
Nah. Betul, setuju.
Heeh, soalnya kalau sudah terlanjur kumuh takutnya ada lalat, terus ada telur lalat, telur lalat kan bisa menyamar gitu ya nah.
Nah itu beh. Bahaya sih. Iya menyamar jadi apa namanya, wijen. <laughs> Iya, pintar banget nyamar-nyamar ya. Makanya itu. Iya sih.
Kaya nasi ya. Nah wijen atau nasi gitu-gitu kan. Takutnya ketelen nggak sengaja gitu, heeh. Tapi Mas, mmm, berarti seharusnya tuh kaya restoran tuh, gimana ya, mmm, menjaga kebersihan dapurnya biar pelanggan tuh tetap ngerasa aman, ngerasa nyaman, gitu gimana berarti?
Heeh. Mmm, ya apa ya, dengan menerapkan seda standar kebersihan yang ketat dan rutin sih gitu ya, dari mulai mencuci baju eh bukan deh ya. <giggles> Mulai mencuci peralatan masak dengan benar, menyimpan bahan makanan dengan higienis, terus yang tadi aku me apa ya, aku singgung tentang, eee, membersihkan lantai itu tadi, lantai yang berserakan itu loh makanan yang berserakan, terus lantai-lantai yang di belakangkan kan biasanya itu dapur dekat kayak, eee, apa ya namanya, WC buat itu loh, eee, pengunjungnya, gitu tuh harus dibersihkan juga itu, biar heeh biar
Oh oke. <chuckles> Bukan dong. Betul. Mhm. Iya. Iya, betul. Mmm, wah, jorok sih kalau kotor gitu ya.
Nah iya. Itu sih kalau mungkin, eee, apa ya, gimana seharusnya gitu, kalau dari kamu gimana?
Heeh. Iya betul. Kalau menurutku tuh, eee, sebuah tempat makan atau restoran itu tuh harusnya punya standar operasionalnya masing-masing tentang kebersihan gitu loh.
Mhm. Hmm. Iya iya.
Nah dan juga SOP ini kan istilahnya SOP ya. SO ya, SOP-nya ini tuh harus dijalankan dengan tegas gitu, konsisten. Jadi jangan cuma aturannya dibuat tapi nggak dijalankan gitu. Ketika ada heeh.
Oh SOP ya? Iya iya nih. Betul. Iya sih. Kalo SOP-nya udah di SOP-nya udah bener pasti bis ya apa ya, kayak gitu juga kayak, mmm, berkurang gitu kan.
Benar, benar banget, dan mungkin juga para pekerjanya gitu tuh harus dikasih paham gitu loh, pen tentang pentingnya jaga kebersihan walaupun mungkin di beberapa dapur tuh nggak terlihat juga gitu kan.
Iya sih. Mhm mhm.
Heeh, terus dari pihak manajemennya deh, pihak manajemen juga harus mengadakan inspeksi gitu loh, inspeksi dadakan, atau mungkin inspeksi yang rutin jadi biar para pekerjanya itu tuh selalu ngerasa was-was dan jadinya dia kayak disiplin terus gitu loh.
Mhm. Oh iya sih. Iya iya iya betul sih, karena biasanya kalau gak diawasi itu memang seenaknya gitu ya Mbak ya?
Iya, betul. Setuju banget.
Iya iya iya, oke diterima juga. Mmm, ya apa ya, mungkin aku menambahkan tentang apa ya Mbak ya?
Heeh, yah apa lagi ya. Ya. Heeh? Apa?
<tsk> Biar, mmm, ini nih eee karena penting juga untuk melatih karyawannya juga gitu loh, agar punya kesadaran dan kebersihan gitu loh Mbak.
Iya, itu tadi. Betul betul.
Eee, biar juga kaya ajarkan tanggung jawab juga terhadap makanan yang mereka sajikan gitu kan.
Heeh, setuju setuju banget. Terus apa ya, mungkin juga bisa pakai kayak dapur terbuka gitu.
Hmm tul, ya nah itu sih. Nah, transparansi dapur gitu mungkin.
Mhm, jadi biar kaya mereka tuh ngerasa lebih banyak yang ngawasin jadi bisa lebih, mmm, menjaga kebersihan gitu kan.
Heeh. Ya betul sekali, jadi kayak apa ya, kan, eee, pelanggan gitu ya, eee, konsumen itu bisa merasa lebih yakin dan aman gitu ya ketika bisa melihat t proses langsunglah gitu kan.
Mhm. Iya setuju. Yap betul sekali.
Yap yap yap yap yap.
Heeh.
Mhm terus apa lagi ya Mbak ya?
Ah mungkin ini deh Mas, mengenai dampaknya kalau misalnya tuh, mmm, restoran itu nggak bersih gitu, terutama dampak bagi kesehatan atau mungkin bagi nama besarnya dia.
Mhm. Mmm. Mmm iya sih. Mungkin kalau restoran gak bersih ya, dampaknya bisa serius banget ya pastinya ya Mbak ya.
Heeh pasti dong.
Dari sisi kesehatan, pelanggan bisa kena racun gitu. Keracunan bukan kena racun sih, keracunan gitu loh, ya keracunan makanan atau infeksi karena bakteri gitu, dari bag dapur yang kotor gitu kan. Sekali ada kasus kayak gitu, langsung kepercayaan tuh luntur gitu loh, langsung turun drastis. Ya.
Heeh, mhm. Oke. <chuckles> Oke oke kok ngeri banget ya? Mhm. Pasti dong. Ya namanya dipertaruhkan jadinya.
Ya betul. Terus dari segi reputasi nih gitu ya, 1 ulasan buruk itu tentang kebersihan bisa aja kayak nyebar cepet gitu lewat media sosial.
Mhm. Heeh. Iya dong! Dari mulut ke mulut, dari, eee, mata ke mata gitu kan, wah.
Eee, iya. Iya pelanggan jadi ragu kan buat balik lagi gitu.
Tentunya menurutku juga gitu, apalagi kalau disertai bukti foto, aduh makin tuh.
Nah. Nah. Bes wah makin makin, bisa kayak apa ya langsung tutup seketika loh kalau kayak gitu tuh kalau soal kebersihan. Bahaya.
Iya. Aku jujur pernah ada pengalaman loh Mas di, eee, daerah dekat kampus aku itu ada sebuah restoran yang dia tuh
Mhm. Iya.
menurutku, mmm, aku juga belum belum tahu gimana dapurnya sih, cuman, eee, kata orang sih dia nggak menjaga kebersihan gitu, tapi nggak banyak yang tahu kalau dia nggak menjaga kebersihan. Terus ada abang Grab yang, eee, atau abang Gojek yang pokoknya layanan pesan antar gitu, yang sering dapat orderan, eee, di tempat makan itu.
Mhm. Iya iya. Oh oke. Iya iya iya iya. Iya. Mhm. Mhm.
Dia disuruh nunggu di tempat yang jorok banget, dan dekat dengan dapur, akhirnya dia kayak ngefoto kondisi dapurnya kayak gimana, dan tempat tunggunya kayak gimana, terus dia membagikan ulasan di media sosial, hasilnya apa? Sampai sekarang tutup.
Oke. Oke. Oh. Heeh. Nah kan bahaya banget ya Mbak ya. Emang, eee, apa ya, kalau kebersihan itu jangan main-main sih, itu bisa kayak mematikan juga gitu kan.
Betul. Iya. Iya karena menyangkut apa ya, eee, ya kesehatan juga, nama baik perusahaan eh nama baik restorannya juga, heeh. Iya.
Kesehatan. Mhm. Restoran ya. Ya betul betul betul, makanya itu, eee, harus dijaga benar untuk, eee, kebersihan karena kebersihan itu inti dari inti gitu, kalau rasa itu bisa di apa ya, bisa diperbaiki bisa ditoleransi juga, nah kalau kebersihan ini enggak sih, enggak bisa gitu ditoleransi dengan apa pun gitu ya.
Heeh. Sebagian Oh iya oke. Oh iya benar, benar banget. Terus, mmm, apa ya, karena kalau nggak bersih itu kan menyangkut, eee, banyak aspek gitu ya, bisa mengundang hewan-hewan yang, mmm, menjijikkan kayak yang Mas sampaiin tadi, terus bisa kayak, mmm, bikin sakit perut, gitu-gitu kan. Jadi orang juga, ini ya
Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Ya muntaber bisa loh saking kotornya gitu Mbak.
Iya sih benar, benar banget. Ngeri juga ya. Infeksi-infeksi lain juga bisa, infeksi usus gitu-gitu.
Mhm. Betul. Banyak banget kalo, eee, apa ya, kesehatan, menyangkut apa, kebersihan tuh banyak banget buat apa, efeknya ke kesehatan tuh, eee, apa ya, dampaknya gede gitu lah, nggak main-main.
Heeh. Iya betul, yah apa ya, kalau ngobrolin tentang kebersihan dapur restoran itu tuh jadi, eee, seru banget karena itu hal yang wajib untuk setiap restoran menurutku gitu.
Oke deh. Mhm. Tul. Ya ya ya. Betul sekali, ya sama-sama ya, Mbak ya.
Ya makasih banyak ya Mas ya atas obrolan yang menarik ini. Mmm, selamat siang. Oke.
Dan aku juga terima kasih banyak loh Mbak gitu untuk obrolannya sangat menarik gitu.
Iya iya sama-sama Mas, selamat siang ya.
Oke. Selamat siang.